อา คุณคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ใดเปลี่ยนแปลงโลกมากที่สุดครับ? อา
อืม ค่ะ โอ้ ถ้า เรารู้สึกว่าที่มันเปลี่ยนแล้วนะ เริ่มแรกเราว่ามองว่าเป็นเรื่องของโทรศัพท์อะค่ะ
ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ ยังไงครับผม?
อา ก็ถ้าเราย้อนไปเมื่อก่อน สมัยก่อนเนี่ย การที่เรายังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือที่ติดตัวตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ย การใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สะดวก เหมือน เหมือนทุกวันเนี้ยอะค่ะ เพราะว่า อา เหมือนเมื่อก่อนตอนสมัยเราเด็ก ๆ อะ เรายังทันอยู่ในยุคที่ เอ่อ คนมีแค่โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์หยอดเหรียญ อย่างเงี้ย ถ้า อา ใช่ไหมคะ? เวลาที่จะนัดใครสักคนหนึ่งไปนัดเจอกัน ไรเงี้ย โอ้โฮ ปกตินี่ถ้านัดเจอกันที่ห้าง อย่างเงี้ย ต้องยืนรออยู่ตรงนั้นเลยนะห้ามไปไหน เพราะว่าถ้าเพื่อนมา แล้วไม่เจอเนี่ยลำบากเลย ใช่ แต่สมัยนี้ก็คือ โอ้โฮ อัปเดต กัน กัน เราว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งอะมันพัฒนาไปได้เยอะ นอกจากการสื่อสารอะ มันกลายเป็น โอ้โฮ ติดอินเทอร์เน็ตได้ ผ่าน ทำงานผ่านโทรศัพท์ได้ เอ่อ ฟังเพลงผ่านโทรศัพท์ได้ แล้วตอนนี้ดูหนังเล่นเกม คือทุกอย่างผ่านเครื่องสื่อสารเครื่องเดียวอะได้เลยอะค่ะ
ครับผม ครับ อ๋อ ครับผม ครับ อา ถูกต้องครับ ครับ ใช่ครับผม เพราะว่าเดี๋ยวจะหากันไม่เจอ ครับผม ครับผม อา ครับผม ครับผม ครับ อา ครับผม ครับ ครับ แต่ถ้าเป็นในส่วนของผมนะครับผม ผมก็จะ
อืม ค่ะ